Oke, kalau latihan apa, kalau dulu tuh lebih ke latihan kaki, Kak, karena aku s nggak tahu kenapa suka banget latihan kaki dan karena mungkin latihan kaki itu kan kalau buat aku jauh lebih ekstrim. Ekstrim tuh dalam artian, mmm, ini ya bebannya, Kak, bebannya tuh kadang kalau sekarang aku udah sampai di 140 kilogram, 150 kilogram, untuk satu gerakan tertentu. Iya, <laughs> untuk satu gerakan tertentu ya, Kak. Iya, lumayan banget gitu jadinya, mmm, kadang aku sampai lupa waktu saking senengnya dan juga kan itu bikin aku kayak apa ya, Kak, jadi terpacu terus gitu tapi, mmm, makin ke sini tuh beberapa waktu terakhir ini aku lebih ke ba upper body aku sih, Kak. Karena kan banyak yang harus dilatih kan. Kayak misal otot dada, otot, eee, apa namanya, otot bahu, otot trisep, bisep gitu kan. Dan beberapa yang lain kalau kalau upper ya, eee, bagian atas. Jadinya, mmm, itu bener-bener bisa memakan waktu lebih lama dan kayaknya tuh aku ngerasa kalau cuma 2 jam tuh masih kurang buat aku gitu, padahal itu udah termasuk lumayan lama gitu kan. Jadi itu sih biasanya sekarang upper body sih, latihan upper body yang bikin aku jadi kayak lupa waktu banget nih gitu.
Wow. <chuckles> Mhm, lumayan berat ya. <chuckles> Oke. Heeh. Waduh. <chuckles> Iya. Heeh heeh, wah ternyata kamu udah lumayan punya kekuatan yang mumpuni gitu ya sampai-sampai tadi, eee, dorongan kaki kamu itu 140 kilogram ya? Mmm. Sekarang udah
<laughs> Iya, seratus empat puluh, seratus lima puluh lah, mhm?
Waduh, <chuckles> sekarang udah lebih ini ya, fokusnya ke upper body tadi kamu bilang, itu ada kegiatan yang bikin kamu kayak ketagihan terus nggak di ke dilatihan upper body ini?
<chuckles> Iya.